Mmm, ya ya ya. Jadi mungkin karena keseruan ya dan lupa waktu sehingga kamu ngerasa, "Wah ini nggak bisa berhenti." Gitu. Nah, terakhir nih pertanyaannya. Apa sih, yang kamu rasakan keesokan harinya, ya kalau misalnya kamu terjebak menonton layar selama berjam-jam?
Iya. Kalau, mmm, besoknya itu biasanya lemas ya, Kak. Mungkin karena tadi ya kan, eee, aku tuh biasanya bangun tuh di jam 5:00 gitu kan, berarti kan aku cuma punya waktu tidur jam 2:00 ya, walaupun tadi merasa terjaga, mmm, apa fit tapi tubuh kan nggak bisa bohong ya, Kak. Besoknya pasti sakit-sakit, mmm, kayak ngilu-ngilu juga, terus, mmm, dari segi fokus tuh biasanya tuh, agak ngawang-ngawang juga nggak fokus gitu kan melihat pekerjaan. Sama, mmm, 1 lagi biasanya agak sensitifan nih, Kak, misalnya kayak temen kan cuma minta dokumen tapi aku merasa kayak, "Kenapa sih, mmm, ngomongnya gitu banget?" Padahal nggak ya, ada yang salah gitu. Nah, jadi menurut aku secara mental dan fisik pun, mmm, ini berpengaruh banget nih, Kak, gitu
Mhm.